割りに、なんでしょう、そういった、ああ、感じだったので、ええ、なんなら、あの、男性の方ってす親切なんですよ。どっちかというと。
うーん。 あ、あ、そうですか。うんうん。
ええ。女性の方の方がすごもう厳しくって。で
あ、うん。
なんなら、その、男性の方が、ま、親切にしてくれ私、別に何にもしてませんよ。だだけど、なんか
ええ。うん。
うーん、あたしの誤解かもしれませんけど、なんかね、変に焼きもち焼かれてるような気がするんですよ。それも、なんか、気持ち悪いなと思って、正直。
ええ。 あ、女性 あ、あ、それは女性からのやきもちですか？あ、そうなんですね。ああ、なにかうん。
女性からです。そうなんです。 ええ。だから、ななんだろうと思って。う、うーん、その方たちは、その、親切に、あの、えっと、なんでも聞いてとか言って、普通に話してくれてる、う、だけっていう感じなんです。女性の方の方がよっぽど
え、うんうん。 うん。 はい、いえ。 うん。
うーん、なんだろう、なんか男前な感じの、ものの喋り方というか。うん。
ああ、ね、それは意外なね、気づきですよね。なんとなくね、女性同士の方がいろんな話できたりとか、ね、でも、なんとなく、こう、し新参者に対して手厳しいと言いますか、こう、ね、あんまり、こう、お気持ちをき汲み取った上でのコメントではなかったりするんですね。
そうなんです。そうなんですよ。 そうなんです。ええ。 ええ。 そうなんです。 ええ。